Eh, importante, è importante.
Sì, sì, ci sta che poi al al posto dello stress e dell'ansia, ehm, ci sia poi più creatività, più ispirazione per fare qualsiasi cosa.
Eh sì. Sì, sì, sì, sì. No, è
Ehm, a me è capitato anche di iniziare un allenamento, proprio obbligandomi, senza voglia, così, e poi, dopo, sentirmi benissimo. E anch o p io suono la chitarra: prendere la chitarra e di': “Ah, ho trovato questo nuova canzone.” Magari fossi fossi stato al telefono fermo, non non avrei fatto, poi.
Ah, vedi. Esatto, esatto. No guarda, vedi che ti influenza la testa in una cosa im come impressionante. E
Mh-mh. Ma tu preferisci da sola farlo o o o meglio in compagnia, per stare meglio mentalmente? Cosa
Mh, ma <exhales> ma, guarda, allora, io preferisco stare da sola. Io, mhmm, ho fatto in passato sport sempre di gruppo, passando prima dal pattinaggio, poi dal nuoto, poi ho fatto arti mar marziali. Ehm, sì, bello, però anche lì, anche mhmm, ma sai cosa, è una questione caratteriale. Io sono molto mhmm, non che sono introversa o, magari, posso essere antipatica- sono anche molto estroversa- però mi piace stare da sola, cioè, sono un po' lupo soli solitario. Se posso scegliere
Mh-mh, anch'io. Sì. Ah, okay. Bello. Può essere più più stressante forse. Mh-mh. Sì. Anch'io sempre. E, soprattutto, se faccio sport, perché proprio voglio che sia u un momento mio di di reset e sì. Poi, uhm, pa pattinaggio, magari, c'hai la gara o il saggio. Lì, ehm, un po' di ansietta, capito, non è completamente staccato, hai la pressione
quindi ecco, <chuckles> eh, capi' <laughs> Esatto, <chuckles> esa esatto, esatto. Eh, capito? Capito, capito. Cioè anche esatto, anche arti marziali che devi fare l'esame per prendere la cintura. Cioè, no dai, mamma mia, che stress. No, no.
Mh-mh, eh, certo. No, quello no. È aggiungere troppe cose poi al movimento e allo sport.
Sì, sì. Sì. Ma anche la camminata, che prima, magari, facevo la camminata con un'amica e questa mi parlava, mi parlava, mi parlava. Madonna, ma io mi devo un'a eh cioè, <chuckles> esatto, esatto.
Mh-mh, sì, fammi ehm, f fammi ascoltare la musica. <chuckles> No, ho provato con dei miei amici ad andare, ma ognuno poi ha il proprio ritmo e e mi ritrovavo senza fiato proprio per questo motivo d della chiacchierata.
Eh, bravo. È vero. È vero, è vero.
Dai, uhm, m'ha fatto molto piacere conversare.
Anche a me, anche a me tanto. Spero di risentirti. Ciao, a presto. Cia ciao.
Ciao, allora a presto. Ciao, ciao